Ama şöyle ritimlerden hoşlanmamamın sebebi, onları kaçırma ihtimalimin olması. Bir ritmi kaçırınca böyle kendi kendine, ah, ne yaptım ben falan dersin ya, böyle bir ritmi kaçırdığında. Ben öyleyim ve şöyle düşün; ablamın düğünü, gelinin kız kardeşiyim. Eee, ablam gelinlik kız. E, ben de ablamdan 2 yaş küçüğüm. Ben de gelinlik bir kızım. Ama ben hâlâ sanıyorum ki, eee, ben ailenin en küçük kızıyım tabii ki. Yani, ablamın gelin oluyor olması benim de gelinlik kız olduğum anlamına gelmiyor. E, tabii ki babamın da söylediği bir laf var. "Benim kızlarım oraya görücü görsün diye dans etmiyor. Canları istediği için dans ediyor," diye de dans dediği de halay, ha, yani. <chuckles>
Hıı. Evet. D değil mi? Aynen öyle. Hı hı. Tabii. <chuckles> Yine durmadan bir halay çektiğiniz bir düğün, anladığım kadarıyla.
E, tabii öyle bir durum var. Eee, ben de aldım davulu elimde, hiçbir ritmi kaçırmadan. Amacım orada davul çalmak da değil de, ritimlere karşı takıntılıyım ya; böyle ablamın düğününde davul çaldığım oldu. Eee, oradan gelen esintiyle E, tabii. <laughs> Oradan gelen esintiyle böyle bizim oranın yöresel üç ayak oyunları falan oluyor, dört ayak oyunları oluyor. Onları falan böyle çaldım. Ardından da
<chuckles> Oh, ne güzel! I çok güzel. Hıı. O bayağı o o anın verdiği heyecanla, o gazla bayağı ilerlemişsin ya. Eee, sonra ne oldu?
<chuckles> Sonra ben bunu tüm arkadaşlarımın davullu, eğer düğünleri varsa, orkestralıysa tabii ki dâhil olamam ama, ama böyle omuza aç atılan zurnalı, davullu düğünleri varsa, ben her düğünde alırım davulumu, kankalarım için çalarım. Ama çok daha ilginç bir hikâyem var. Efendim?
Evet. Hadi ya, gelenek oldu sende bu. A! Ne o? Gelenek olmuş galiba.
Eee, ne d aslında ne dediğini anlamadım.
Dedim ki, galiba gelenek olmuş yani; çünkü her kankanın işte böyle davullu, zurnalı düğününde o davulu alıp ritim tutmaya başlamışsın. Ablandan sonra bir gelenek olmuş, ne güzel. Peki, sonrasında ne hikâyesi oldu sende? Onu da merak ettim.
<laughs> Evet. Eee, ben yurt dışına taşındım ve ben yurt dışına taşındığım dönemde, benim yurt dışına taşındığım dönemde Türkiye'de şey çok modaydı, eee, eller oynasın, erik dalı gevrektir çok modaydı.
Tamam. Hıı. Tamam.